'Yan tama, tama yung sinabi mo so parang, ah, imbis booming yung ano business, nalugi sila kasi nag-overspend sila sa lifestyle nila. Oo tama naman din so. Oo gusto ko yung ano mo
'Yon. 'Yun, 'yon. Kaya kung bibili ka ng itlog, bumili ka sa sarili mong tinda na yung pambenta mo kung magkano mo rin bi ibebenta sa mga, ah, nabentahan mo talaga. 'Tsaka nakahanap ba kayo ng ano, pinakamurang supplier?
Correct. Pesyo Ah, actually tinuro na sa kanya yung ano tapos kung sino din yung kakausapin doon sa loob. Oo may naano na siya, ah, kinau ah, binigay na yung pangalan at saka yung number para, ah, matawagan na lang para pagdating do'n, makakapili na siya ng kanyang, ah, produkto kumbaga.
Hmm, okey. Okey. Oh, mainam kung gano'n, hmm.
Ngayon